Ah, bah, oui, parce qu'on est t on est on est plus tout seul. C'est vrai que le jeu vidéo c'est souvent, heu, heu, ça ça a souvent été, hem, synonyme de solitude, c'est-à-dire qu'on joue tout seul à un jeu et là, avec le l'avènement du du du «en ligne», c'est vrai que c'est c'est c'est quand même, c'est convivial, c'est une autre façon de jouer, en fait.
Mmh. N oui. Bah, c'est ça. Exactement, moi, je trouve ça génial aussi et heu, d'ailleurs, avant que moi-même je me mette à l'informatique, heu, j'en voulais enfin, je comprenais pas mon fils parce que, heu, il disait aussi que c'était ses ses ses potes, ses amis, heu, heu, depuis 10 ans, qu'il les connaissaient et tout ça et je disais: «Mais n'importe quoi!», je disais: «Mais c'est pas des amis en ligne!», heu, et puis maintenant, non, je suis je suis plus du tout dans le même mood <laughs> parce que j'ai plein d'amis en ligne aussi donc heu, <laughs> voilà, donc je comprends maintenant mais heu, oui, oui, c'est intéressant et heu, et heu, là, c'est le dernier que tu me parlais ou pas? Ah, ah, il y en a eu plein d'autres! Ah oui, d'accord. <chuckles>
Ouais. Bah, oui. Ouais, bah, oui. Ah, bah, voilà, c'est ça. Mmh. Mmh mh. Ah non, ouh là là, non. Non, non, c'était encore sur ma Dreamcast, donc c'était il y a 20 ans, tu imagines bien que maintenant, heu, beh, je vais te parler du dernier qui m'a vraiment je vais pas passer les autres mais heu, le dernier qui m'a vraiment happé, en fait, c'est t c'est un jeu, heu, c'est un jeu de survie. En fait, tu arrives, heu, c'est sur PC, donc en fait, heu, on te balance sur une map, sur une carte. Tu es tu es tu es tout seul, tu as pas de vêtements et tu as un caillou. Bon, voilà, et heu, le jeu est tellement incroyable et tellement complet qu'à la fin, si tu te débrouilles bien, heu, eh ben, tu peux te retrouver avec une maison, heu heu, technologique avec des caméras de surveillance, avec des armes automatiques et cetera mais d'abord, tu commences sur une île avec un caillou, et hem, et
Mmh. Mmh mh. Oui. Ah! D'accord. Avec rien! Ouais, <laughs> ça ça a l'air génial aussi, ouais. <chuckles>
et le truc c'est que, heu, c'est exclusivement en ligne, donc tu as plein de joueurs avec toi et heu, et et et là, c'est très c'est c'est c'est très paradoxal et c'est en fait, ça ça reflète vraiment l'esprit humain, c'est que «Est-ce que je fais confiance à celui qui est en face de moi avec un arc, là?» ou alors «Est-ce que je je je m'enfuis?», bon, dans 90 % du temps, malheureusement, les gens vont essayer de te tuer mais mais il peut arriver qu'il y ait des gens qui t'aident, heu, ça, c'est aussi génial, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un tout nu avec son caillou <chuckles> et alors soit tu le tues pour récupérer ce qu'il a, heu, ce qu'il a ré réussi à à prendre, c'est des des ressources, heu, fouiller des coffres et tout ça ou soit tu vas l'aider, tu vas tu vas venir, en plus, tu peux lui parler, hein! C'est ça qui est bien, c'est que plus tu t'approches, c'est ré c'est très réaliste et plus tu peux lui parler avec le micro
Mmh. Oui. Ouais. <chuckles> Mmh mh. Mmh. Oui. Oui. Ouais. Oui. Génial! Super!
et il t'entend, heu, de plus en plus près, en fait, plus tu te rapproches et donc ce jeu, heu, m'a fait «perdre énormément de temps» entre guillemets parce que la plus longue partie c'était je dor je dormais pas, en fait. Ça devait être, heu, 17 heures d'affilée.
Ouais, et tu peux faire équipe avec lui? Hein hein. Mmh mh.

Alors ça dépend. C'est c'est, on va dire que Final Fantasy c'est une des très grosses licences. Ça avait comme voilà, c'était tu vois, Final Fantasy VII, donc tu imagines bien qu'il y en avait 6 avant, sauf que c'était sur des des consoles à beaucoup plus limitées techniquement, donc, heu, c'était pas aussi beau, c'était pas aussi grand, le monde était pas aussi vaste et possibilité n'est pas c'était pas aussi incroyable que que sur la PlayStation à l'époque. Mais, heu, ouais, inabo en fait, aujourd'hui, il y a tellement, tellement de de styles de jeux différents qu'on peut qu'on peut vraiment, heu, passer des heures, à je ne serait-ce qu'à regarder quel jeu on va acheter en fait sur les tu sais sur les boutiques en ligne.
Mmh. Oui, heu Oui, c'est ça. Mmh mh. Mmh mh. Beh, c'est ça, exactement. C'est ça. Mais, heu, c'est vrai que c'est sympa les jeux là, heu ,avec, heu, leurs mondes, il y a plusieurs mondes, heu, il y plusieurs, heu heu, tu construis, heu, ta maison, tu construis, heu, tu fais <laughs> Et je trouve que, ouais, c'est assez sympa, tu veux tu peux tu fais en sorte de pouvoir te nourrir, heu, en sorte de pouvoir, heu, te protéger heu <laughs>
Oui. Oui, ça aussi, oui, les jeux de survie par exemple, heu, ça c'est génial. Voilà, c'est ça. Te soigner, heu, faire attention si tu as des blessures et cetera, oui.
Ouais, c'est ça. <chuckles> Donc, heu, et là, le dernier c'est quoi du coup?
Alors, hem, bah après si tu veux, je suis passé sur d'autres consoles, heu, donc heu, une fois que la PlayStation était, heu, était heu, était, on va dire non même pas. Mais en fait, heu, j'ai j'ai j'ai acheté la la console, heu, Sega, la la Dreamcast, la dernière console de salon de de Sega. Incroyable aussi, mais je là c'était on passait d'un autre monde, parce que c'était, heu, à puissance était multipliée par 10, com comparer à la PlayStation, heu, 1ere du nom, et les jeux étaient même plus beaux que sur PlayStation 2, sauf que la console a pas marché malheureusement, parce qu'elle avait pas de lecteur DVD, donc elle pouvait pas lutter, contre la PlayStation 2. Et c'est vrai que la dernière console de de de Sega, c'était la Saturne, avant celle-ci, heu, qui était en face de la PlayStation, et bah, elle a pas marché non plus. Donc, heu, les gens avaient un a priori, heu, donc c'est vrai que la console n'a pas fonctionné, pourtant, il y avait des jeux extraordinaires, surtout un.
Mmh mh. Mmh, d'a la PlayStation 2? <laughs> Mmh. D'accord. Mmh mh. Bah oui. Ah ouais. Ah! Oui. Oui, dire, heu, le m C'est dommage parce que maintenant <clears throat> maintenant il y a plus de il y a plus de lecteur DVD maintenant, heu, dans les consoles d'aujourd'hui?
Heu, non, c'est les Blu-ray maintenant. C'est des lecteurs Blu-ray ou alors tu peux en fait les consoles actuelles, il y a 2 versions. Il y a la version complètement, heu, digitale avec aucun lecteur, donc on peut acheter tes jeux qu'en ligne, et puis tu as l le la version aussi avec un lecteur pour si tu veux acheter des jeux d'occasions ou tu vois?
Mmh mh. Ah bon? Mmh. Bah oui, c'est pour ça. Oui. Ah d'accord je savais pas, OK, mmh. Je savais pas du tout, je pensais que c'était que maintenant, il faisait que des consoles, heu, on pouvait télécharger, mmh.
Dématériali non, i il reste encore une, heu, une petite résistance, heu, pour les les les jeux physiques, les les gens aiment bien aussi parce qu'on peut les échanger, on peut les acheter d'occasion, donc du coup, et c'est aussi, heu, économiquement, c'est quand même pas mal, parce que les jeux digital malheureusement, heu, si tu perds ton compte, ou, heu heu, qu'il y a un problème, heu, ou alors, tu te fais pirater ton compte et ben, tu as plus tu as plus rien, tu as plus et puis en plus, heu, p le souci, c'est, hem, c'est c'est aussi qu'on peut pas prêter les jeux, donc ça, c'est c'est quand même, un gros
Mmh mh. Oui, c'est sûr. Mmh. Mmh. Oui t Oui c'est vrai, mmh. Noui et puis c'est toujours sympa d'avoir une collection.